Hello po. Oo.
Ayan. Hello magandang, ah, gabi at, ah, ika'y ba'y naghapunan na?
Magandang gabi din. Oo tapos na. Ikaw kumusta ka?
Okey lang naman, eto chill lang 'no nagpapalamig kasi ang init, 'di ba? Mabasa-basa 'yong kili-kili ko kaya ayan, at tutok ko lang sa electric fan para malamigan.
Oo. Ah, 'yon nga, eh, oo. Ah oo, kumain ka na ba?
Ay, hindi pa. Hindi ako kumakain sa gabi, eh, diet ako.
Ay, talaga? Grabe naman 'to, oo. Kaka-inspired magda-diet, oo.
Laki ng tiyan ko, eh. <chuckles>
Ay, alam mo napatawag ako kasi may gusto 'kong itanong.
Hmm, <clicks tongue> ano 'yon?
Paano mo nilulutas ang mga pagkakataon na may hidwaan sa loob ng pamilya mo?
Ah, pwede rin nating sabihing, ano 'yan eh, 'yong kat tampuhan, 'no? Ah oo, sige, ah, siguro
Oo. Tampuhan oo, sige.
Ako kasi ang ginagawa ko talaga, katulad namin ng nanay ko meron kaming hidwaan talaga sa isa't-isa, eh, ah, hindi kami talaga nag-uusap, muna.
Oo. Matagal na? Oh, talaga?
Oo, so parang space, ah, hindi mun parang alam mo 'yon, um, hindi 'pag meron kaming naging pagtatalo kasi, hindi namin hindi muna kami nag-uusap kumbaga nag-ii-space muna kami sa isa't-isa kasi
Oo. Oo. Hindi agad inaayos, 'no?
Oo. Hindi, kumbaga space lang, parang, hindi lang magkainitan lalo, alam mo 'yon, kaya parang ayun yung unang, hakbang na ginagawa ko na, hindi muna kami magkausap, ah, magpalamig muna kami ng mga ulo, 'no? So, parang, hindi lumala yung sitwasyon, ma kapag malamig na yung ulo, saka lang ulit kami mag-uusap. Ah, 'yon, gano'n gano'n ang ginagawa ko, kahit saka mga kapatid ko, ganyan ako, eh, ah, 'pag, ah, nagkatalo-talo kami na ano, hindi hindi ako ano.
Tama. Oo. Tama ka, oo. Oo. Oo, yung mga tampuhan, oo.
Mm, hindi ako nakibo, hindi ako nagsasalita sa kanila, 'pag ano na, alam na nila 'yon, eh, kilala na nila ako. Takot sila 'pag tahimik na ako, eh. Kaya
Oo naman, oo. Oh, alam na nila 'yon, 'di ba, oo.
Oo. Ayun, saka na saka nila na na ako, puwedeng kausapin, gano'n. Ayan, ganyan ako, eh, mm, ikaw ba, eh, ano yung paraan mo?
Oo. Eh, 'pag gano'n talaga, ako din, hindi pumupunta na lang ako sa kuwarto, tapos hindi ko muna sila kinakausap, kasi, eh, hindi din naman mabuti kung kakausapin ko sila kaagad, eh, baka may masabi tayo, 'di ba, hindi gano'n kaganda. Oh, tapos makasakit ako ng damdamin, oo, 'pag galit kasi tayo, o naiirita, iba-iba yung nasasabi natin, kaya para sa'kin mas maganda na may espasyo muna. Minsan ilang oras, minsan din isang araw, basta o, minsan nagkakaayos din 'pag nag 'di ba, tinatawag na, "Oy, kakain na", 'pag gano'n, ah, siyempre, o kailangan mong makipag-usap, tapos naayos din, oo, at at maganda ng
Oo, 'pag alam mong galit ka. Mm. Hmm. Mm. Oo, ako nga umabot ng isang taon, eh. <laughs> Oo, gano'n katagal, 'di talaga kami nag-uusap, isang taon, mm.
Talaga? Oh. Oo. Eh, kami sa bahay, bawal talaga yung hindi mo kinakausap, eh, kaya 'yon, aayusin namin, tapos mas maganda 'pag may mga gano'n, kasi kami, nag-so-sorry talaga. Sabihin na, oh, kung ako yung may kasalanan, nag-so-sorry, gano'n, at minsan din 'pag si mama, o si p oo, gano'n, o yung kapatid ko, oh, mas maganda nag-a nagkakaayos yung yung may accountability ba.
Hmm. Oo wala namang mawawala sayo, eh. Kumbaga 'pag nagpapakumbaba ka minsan, okey lang naman yun walang problema. Pamilya naman kasi kayo ka kayo, eh, 'di ba? So dapat may tayo. Tama lang yun. Mm.
Oo, 'di ba? Oo. 'Di ba? Oo. Naawa ka. Mhm. Ano naman yung mga paraan ng karaniwan ninyong ginagawa para mapawi naman yung sama ng loob, kapag may away sa pamilya?
Ako ang ginagawa ko lang ano, ah, minsan nabili ako ng pagkain yung mga ano, ah, nag-uuwi ako ng pasalubong nila.
Oo. Talaga? Oo. Yung mga paborito nila?
Hmm, kunwari, ah, mag-uwi ako ng isang bucket ng manok, o minsan pizza, isang malaki ganun para para alam mo yun, kahit hindi ako nakibo parang pinapa oo peace offering. Parang pinapakita ko lang sa kanila na inaalala ko pa rin sila, parang ganun 'no? Mm, hindi naman ako ano siyempre pamilya ko pa rin naman 'yan, kahit anong mangyayari, 'di ba? So, ganun yung ginagawa ko.
Oh. Oo. Oh. Parang peace offering, gano'n. Oo. Tama. Oo. Tapos yun yung naging rason na nag-uusap na kayo ulit? Yung mga peace offering mo? Ah.
Oo. Mm, kakaayos na nga kami ulit nun, kakausapin ko sila, "Uy, ano dun, may pizza dun, may ano dun, may manok dun kain kayo." Ah, oh, yun na 'yon parang nagkakaayos na kami nun, yan. Mm, ganun.
Oo. Oo. Eh, mas maganda 'yon, kasi mai mapagbigay ka naman pala.
Mm. Wala namang problema diyan. Magkano lang naman 'yung mga ganun 'di ba, para lang kakainin nyo din naman 'yun. <chuckles> 'Di ba? Oo.
Oo. Oo. Oo, kasama ka din sa kakain 'di ba? Oo, tama, oo. Eh, 'yun nga 'di ba, sa ako naman 'pag ano mga pagkakataon pag para mapawi 'yung sama ng loob, pamilya namin 'yun na nakikipag-usap ako sa kanila 'pag
Mhm.
okey na ako, 'yong kalma na ako, hindi na 'di ba, yung humuhupa na 'yung galit ko. Kasi mahirap kasi 'pag kakausapin ko sila kaagad. Eh, minsan direkta din ako magsalita 'pag ganon.
Mhm.
Ah, lalo na 'di ba 'pag 'yung sinasabi nila, eh, 'yung jina-judge na 'yung ano mo, 'yung personalidad mo, mga ganon. Ah
Oo.
Kasi 'yun nga, iba kasi 'yung mga pananaw ko din sa ibang bagay. So
Ganun talaga, 'yun naman ang madalas mapagtatalo ng pamilya, 'yung iba't iba kayo na paniniwala at opinyon, kaya kayo nagtatalo, 'no, madalas 'yan, m
Oo. Ah, tama, oo. Sabihin natin sa trabaho 'pag gano'n ito 'yong gusto nilang trabaho, tapos ikaw ito 'yong gusto mong karera, 'di ba, hindi talaga yun magkakatugma. Eh, siyempre ipaglalaban ko talaga 'yong gusto ko, kasi 'yon 'yong nakikita ko para sa sarili ko. At minsan 'di ba nasasaktan din sila, alam ko nasasaktan kasi nga, 'di ba, 'yong maliit ka pa, 'di ba sumusunod ka talaga kung ano 'yong sinasabi. Pero, ibang usapan na kasi yun 'pag personal na bagay, kaya 'pag gano'n ipinaglalaban ko talaga, oo.
Tama lang 'yun. Mm. Oo naman. Controlling nga tawag do'n, eh. Hindi wala silang oo, kino-control ka na nila noon kasi gusto nilang, ah, sila ang gustong pumili ng karerang gusto mo, eh, ikaw 'yung gagawa, ikaw 'yung magtatrabaho, ikaw 'yung kikilos, ikaw 'yung, ah, gagawa nung bagay na 'yun, hindi naman sila. So bakit sila 'yung mamimili, 'di ba? So dapat kung ano 'yung gusto mo, 'yun ang gagawin mo. Una sa lahat nasa edad ka na, alam mo na kung ano 'yung mga gusto mo sa buhay mo. So mali 'yun, kasi ang tawag do'n, controlling na 'yun, hindi mali talaga 'yun, mm.
Talaga? Oo. Ah. Oo. Eh oo. Kasi dumating kasi sa punto na parang naghanap talaga sila ng trabaho o parang kinausap 'yung 'di ba 'yung malapit na kaibigan na, "Oy, apply mo doon si ano," tapos hindi ko talaga gusto, eh. Iyon, tapos parang 'yun nga, sumama 'yung loob ko. Sabi ko, "Ba't naman ganon, alam niyo naman na ito, may gusto akong gawin." Kaya 'yun, mas maganda din na na marunong talaga tayong mag-express ng mga nararamdaman natin, hindi 'yung 'di ba 'yung blind loyalty kumbaga
Oo. Mm. Oo, tama, ayun.
Ano 'yung sinasabi.
Mm, tsaka
Ikaw ba ganun din?
Oo naman, ah, ah madagdag ko lang din dun sa ano mo 'no, sa ano mo. Kung ano yung ah, yung payo ko lang sayo bilang kaibigan 'no, kung ano yung gus gusto mo, kung ano yung tingin mong makakabuti sayo, yun ang gawin mo, yun ang sundin mo kung ano yung sa puso mo. Pa mm. Yun lang yun, hindi walang pwedeng humadlang nyan kahit magulang mo pa. Kasi, buhay mo 'yan, ikaw magdadala nyan eh, 'di ba? Kung susundin mo sila, pagdating ng araw magsisisi ka naman dahil hindi yun yung gusto mo. 'Di ba kasi, ginawa mo lang dahil pinili dahil gusto ng oo. Kasi ginawa mo lang yun dahil gusto nila, which is mali yun. Kasi buhay mo 'yan eh, hmm. Ayun, yun lang yung dagdag ko diyan, <chuckles> sa ano mo.
Oo. Oo. Oh, salamat. Oo. Oh. 'Yon nga eh. Oh. Tama ka. Yung, ano yung gusto nila. Oo. Tama ka. Oo. 'Di ba? Oo. Maraming salamat din sa payo na binigay mo. Eh, pa'no mo naman hinaharap kung may hidwaan na nangyayari dahil sa maliit na bagay? 'Di ba minsan may mga gano'n? Oh, maliit na bagay tapos nagiging away.
Ah, oo minsan ganon, na nangyayari talaga yan kung maliit lang yung pinagtalunan niyo tapos biglang, ah, lumalaki kung ano-ano yung ginagatong dun sa pinagtalunan para lumaki yung issue, no. Which is parang oo, nangyayari nga minsan yan. Parang, ako ang ginagawa ko nalang talaga, minsan hindi maiiwasan talaga na magalit ka, eh, na makapag bunganga ka din, hindi maiiwasan yun. Kaya parang ako nalang talaga minsan na ako na yung na lay low, minsan nalayas ng bahay. Ay, uuwi ako oo, nauwi ako after 2 days na Ginagawa ko yan.
Oo, lumalaki, 'no. Oo. Tama po. Oo. Ay talaga? Oo. Nagawa mo yun? Ah, buti hindi sila nagalit.
Hindi. 'Pag balik ko ng bahay, oh, 'di tahimik na silang lahat, oh, eh, 'di tapo Alam nila yun, kapag ganong ginawa ko talagang papalamig ako ng ulo kasi ayoko silang mabungangaan o makapagsalita ng hindi maganda. Dahil nabubwisit ako minsan pag ano, ganyan, eh. Ayon, kaya hanggang ngayon tingnan mo lay low lay low sila sakin, kasi alam nila ugali ko, eh. Kaya parang
Oo. Oo. Oo Oo.
Nag-aadjust din sila sa'kin kahit papaano, alam nila na ganun yung ugali ko.
Oo, mas maganda nga ganon 'di ba? 'Di ba, iniintindi nila, oo.
Mm, hindi na kami nagtatalo. Mm. Ayun. 'Di ako papagalitan, minsan nga 1 linggo kong 'di umuuwi wala wala naman silang ano, wala silang say. <chuckles>
Ah, siguro kasi malaki ka na 'no? Yun talaga yung way mo para makapag-cope up 'no, 'pag gano'n, 'pag may mga pag-aaway.
Oo, pagbalik ko okey na ako.
Eh, ako siguro 'pag aalis ako wala na 'kong bahay pag-uwi ko pag-uwi ko wala na 'kong bahay, oo. Ganun.
Grabe. Ilang taon ka na ba?
Ah, ano. Ah, mid-20s.
25?
Yes, oo.
Ah, bata ka pa nga, kaya pala.
Ayun nga, oo, tapos single pa o gano'n kaya siguro ganun din.
Mm. Ah, pero ganyang edad ako layas na ako nang layas eh. <laughs> <laughs> Mahigpit magulang mo. Sabagay dun to the point nga na sila pumipili ng career para sayo mahigpi halatang strikto sila tsaka mahigpit, eh. Oo.
Talaga? Ako parang hindi ako makaka-uwi n'yan. Oh. Ah, oh. Ah, medyo oo.
Ang magulang ko naman kasi, nanay ko
Kaya ka na Hindi sila gano'n ka-higpit.
Mahigpit ang nanay ko pero hindi, hindi to the point, ah, <clears throat> na siya pipili ng buhay para sa'kin, pa parang eto ang gawin mo, 'yan ang gawin mo hindi, hindi naman niya ako micromanage kumbaga, nagpapayo lang siya oo normal naman sa magulang 'yon, ang magpayo, mag suporta, 'yon naman talaga trabaho ng magulang, eh, sumuporta sa anak, eh, hindi naman hindi para diktahan mo, eh, oo kaya ano gawin mo 'yong gusto mong pa er pagawa sa kanya hindi ga hindi gano'n ang ano ng silbi ng magulang sa anak, mm, lalo na kung nasa edad.
Oh. Oo. Oo. Oo. Ah, tama ka. Siguro iba-iba din ang pananaw nila no? 'Yong perspektibo nila sa bagay na alam ko naman naiintindihan ko na eh, 'yon kasi sa'min maliit na bagay din kasi 'yon kasi nag nag-usap lang "Uy ah, sinabihan ko si ano 'yong kaibigan ko na i i pasok ka do'n sa trabaho". Ay na-shock na lang ako "Ano ipaso ipasok ako sa trabaho?" Siguro gusto lang nila ng stable na 'yong trabaho para sa 'kin gano'n 'yong ba na na nakikita nila na eto maganda 'yong trabaho nito pero para sa'kin talaga, eh, ako 'yong pinakauna sa may pamilya na nag wo nag work from home.
Oo. Mm. Oh, an bakit ka pa ano, eh, work from home ka na. Ano pa bang problema? Dapat nga masaya na sila no'n sa bahay ka lang 'di ba?
Oo. Oo. Eh, kasi no'ng nagsisimula ka pa 'di ba hindi ka agad na hi-hire, eh, pagkatapos ko mag-grumaduate no'n sabi na around 2 to 3 months bago ako na-hire, eh, no'ng 2 to 3 months na 'yon grabe marami akong naririnig na ano magtrabaho ka na sayang naman 'yon 'yong mga tao doon iba-iba yung naririnig mo. Ang dumating pa sa punto na umiiyak na lang talaga ako palagi.
Hmm. Hmm.
Si gano'n. Oo gusto kong umalis ng bahay, may mga gano'n pero alam ko papagalitan din naman ako kaya, wag nalang.
Ah, ako kasi makatwiran akong tao kaya kapag ginan'yan ako talagang sasagot talaga ako, eh. Hindi ako ano, eh, a wag nyong pinakekealaman 'yong buhay ko, alam ko kung anong gusto ko! <laughs> Oh, may passion ako! <chuckles>
Oh. Ah, talaga oo sila, sila tumatahimik pag gano'n.
Oo, minsan nanahimik na, minsan makikipagsagutan pa rin, eh, 'di, hindi rin ako titigil hangga't sumasagot ka, sasagot din ako. <laughs> <chuckles> Oo. Mm, ganun ako, eh.
Oo. Ah, 'yon nga sinasabi nila, ay eto ano, ba yung minsan 'pag gano'n 'pag kahit malaki na kasi 'di ba iba kasi yung tradisyon ng bawat pamilya 'no kahit maliit na bagay. Tapos pagsasagot, ah, 'pag bata ka gano'n 'yong sinasabi kasi, "Ay eto sasabat ka pa, may sinasabi ka pa." Ah, kaya minsan hindi ako nagsasalita pero 'pag sa tingin ko 'pag sa mga karera na do'n na talaga pinaglalaban ko talaga.
Mm. Oo, tama 'yon, kasi career mo 'yan, ikaw 'yan, passion mo 'yan. Ako kasi nagsimula ginaganyan-ganyan din ako ng nanay ko noon, pero simula noong <clears throat>
Oo. Oo, tama ka. Kasi wala pang resulta 'di ba, 'pag wala pang resulta hindi talaga walang mga taong susuporta sayo, pero 'pag may resulta do'n na, "Ay totoo pala talaga," gano'n, oo. Iyak nang iyak ako no'ng mga time na 'yon yung pinaglala
Mm. Oh, tas hi 'Tas hihingi ng pera sayo. <laughs> 'Di ba, galing nila 'no? <laughs>
<chuckles> Ah, <chuckles> Eh, siguro kasi 'yon, hindi natin alam din 'yon yung upbringing o pa'no sila ano, 'di ba. Sabihin natin may mga pangarap kasi sila na hindi natupad na gusto nilang, 'yan ikaw yung ipasa sayo yung pangarap na 'yon. Ah, alam mo ba no'ng una gan'on ako, kaya nga 'di ba, 'yon, nagkakaroon din ng mga tampuhan sa bahay dahil gano'n, yung mga gusto nila tapos hindi natupad kasi nga sabi, ah, ipinanganak ka kaya hindi natupad gano'n. Kaya lumaki kang e gusto mo din tuparan tuparin yung mga pangarap nila, yung ganon.
Oo. Ipasa sayo mali 'yon. Mm. Mali 'yon. Mm. Oo, hindi hindi mo kasalanan 'yon, una sa lahat bakit hindi mo kasalanan kung bakit hindi nila natupad yung pangarap nila, 'di ba. So, hindi nila pwede ipasa 'yon sayo, ano 'yon ipe-pressure ka nila? Mali 'yon. Gawin mo kung ano yung gusto mo at nararapat na tingin mong tama para sayo, eh, yun lang 'yon. Wala wala ng iba, wala ka ng pakikinggan d'yan, yun lang. Mm.
Oo. Oo. Oo, 'yon nga nakakatuwa din 'no, na, 'yon sa mga hidwaan din 'no, nalulutas din 'yan minsan 'pag marunong tayong mag-speak up 'no, sa sarili natin. Oo, Oo.
Oo, totoo. Dapat magsasalita ka talaga. Mm.
Oo. Siguro paminsan-minsan lang, hindi all the time kasi, ah, 'yon nga malalagot ako. <chuckles>
Hindi'Pag nasa tama ka at nasa katwiran ka, ilaban mo yun, tama lang yun. Ako no'ng tumigil lang yung nanay ko d'yan nung lumays ako dito eh, 3 taon akong nawala dito eh. <laughs> Nag-bukod ako.
Oo. Oo, talaga. Oo, siguro nami-miss ka niya kaya gano'n. 'Yon din din nagiging dahilan kaya nalutas siguro 'yong ano, ah, away nyo. Oo. <chuckles> Oo, 'yon nga. Uy maraming salamat ah, sa maganda nating pag-uusap, paalam.
Mm. Oo, bumait siya 'pag ka balik ko dito, bumait. <laughs> Mm. Ah, salamat din sayo, paalam.